Et quand il est bon ou mauvais, est-ce qu'en gros, il il p il p il peut blesser des gens ou est-ce qu'il renforce des gens, en fait? C'est ça. Alors que l'alcool tu l'as tu l'as bien dit, ça n'a mais rien de bien en fait, sur le long terme, au final et je dis, de mais
C'est vrai. Mmh mh. Ouais, ouais. Ouais, l'alcool, c'est c'est le plus facile en fait, hein, c'est, heu, <chuckles> c'est vraiment, heu, ça se voit
C'est ça. Mais des gens des des gens te te diront, heu, heu: «Ah, mais c'est rien de boire un petit coup par-ci par-là», mais toi, tu as bien vu. Il y a rien de bien. Moi, mes mes potes qui buvaient, heu, ils étaient jamais bien, ils vomissaient, heu, ils étaient enfin, je veux dire, heu
Mais c'est pas vrai. Oui, puis le le lendemain et le surlendemain, enfin, les les humeurs qui changent, heu, le tout à fait, oui, on on peut voir les conséquences, heu, de de ça.
Ouais. Mmh mh. C'est ça.
Mais heu, par exemple, si on regarde, je sais pas, heu, l la la politique actuellement en France, tiens, c'est un bon exemple aussi. Heu, ils font beaucoup de lois, très rapidement, sans que ce soit perçu par le peuple et heu
Mmh mh. Mmh mh. C'est ça. la nuit, heu, durant en plein mois d'août, tu vois?